Olha, eu sou uma pessoa que eu penso muito pra fazer as coisas, eu não sei se é o signo, eu não sei o que que o que que é, né. Eu não sei, né. Mas assim eu penso muito, eu peso os prós, os contras, e as pessoas me conhecem por isso, né, até meus filhos e meu ex marido fala: "Eh, olha se ela se ela tá pensando nisso, não adianta, se ela te falou isso, não adianta, ela já ela vai fazer, não adianta.". Foi a outra decisão, mudar de país, quando eu f quando eu falei: "Eu vou mudar de país." e todo mundo tentou falar
Uhum. Aham. Hum. <laughs> Aham. Ah, nossa.
pra mim que que não, que era besteira, que eu tinha tudo lá e que eu não deveria fazer isso mas todo mundo já sabia, que decisão minha tomada eu não volto atrás. Porque eu penso, eu penso muito. Sabe aquela coisa, é a última gota
Nossa. Aham. Não voltaria atrás. Uhum.
pra o copo derramar?
Aham. Hum, você pensar muito ao ponto de o os mínimos detalhes.
E então, já derramou. <chuckles> Então não tem jeito. É.
De pensar até os mínimos detalhes, nossa e você mudou de país, assim, e achou muito diferente, algumas pessoas né você disse, até levaram pra baixo né essa questão de querer mudar, não apoiaram muito. Você acha que isso tá atrelado muitas vezes com inveja de algumas pessoas ou com uma uma certa um certo exatamente, você acha que está atrelado a isso?
Medo, medo. É. Eu acho que na verdade eu deixei uma coisa muito segura.